Então, a pessoa se fu puder até você, ir até você e ela levar lá os pezinhos, algo que você possa trabalhar já, fazer um se movimentar e fazer os exercícios voltado para que né.
Hã. É. Eu pensei até pelo WhatsApp, sabe? Porque a gente pode se falar pelo WhatsApp. O pezinho eu tenho, tenho o pezinho, eu tenho o tapetinho que eu comprei, tem aquelas coisas de elástico, eu comprei tudo, eu eu fico postergando, eu não consigo começar. É uma dificuldade minha de retomar os meus cuidados, a minha saúde. Então assim, não é autoboicote porque eu não quero morrer, não quero me destruir, não quero nada, mas e ao mesmo tempo, o que que eu quero, né. Então, essas perguntas, elas estão me corroendo por dentro e eu preciso fazer, mas aí conversando contigo me deu essa ideia porque tu falou de conversar com o personal, e é nal é funcionava na época dela, sabe? Funcionou.
Então. E ela te passando Você tem? Olha! Uhum. Então, és, lógico. Uhum. Exatamente. E. Então, é muito interessante, eu acho que você tem realmente que colocar isso na sua vida, por mais difícil e chato que, às vezes, possa pare né, parecesse, eh, fazer exercício não é todo mundo que gosta realmente. É, mas é é importante no seu caso, não é questão só de: "Ai meu corpo, porque eu quero melhor." Não é. É mais sau é saúde, né?
E é muito chato. É. É. Não. Não. Saúde 100% não
cem porcento e então, pensa bem nisso, coloca metas ali, mo
Hum. É. Eu não eu não Eh, o, eu acho assim, eu vou pegar essa tua ideia, eu vou escrever aqui, é sério, eu vou conversar com ela, porque de repente assim ela de repente marca um horário e aí ela liga, me cobra. Eu não tenho eu sendo eu sou muito franca assim, muito franca. Eu não tenho nada nesse momento que me impeça de fazer academia.
Sim, sim. Uhum. Olha isso, olha isso. Sim, sim porque se ti
O que está me impedindo essa coisa desse essa negação, é uma coisa assim
é porque por exemplo: "Ah não tenho eu não tenho eu tenho problemas financeiros eu não tenho como fazer" isso já já pega, não tem como comprar isso ou fazer aquilo, não é o seu problema então.
Né. Não, não é nenhuma coisa, nem outra. A academia é do faz parte do condomínio menor numa academia.
Né. Olha isso! Olha isso, olha isso! <chuckles> É, mas, eh mas eu eu eu entendo e acho assim que eu te entendo realmente que eu sei que é difícil para você, que está difícil, né, voltar mas é importante, é importante. Você tem que colocar né, pensar muito nisso, porque é sua saúde, né, a sua saúde ninguém você não compra, a sua saúde você não, né, não tem como você negociar isso.
<chuckles> É uma vergonha, entendeu? Eu estou falando é vergonhoso mas assim o que que me impede? Tá, bem difícil. Uhum. É, e não tem volta. É o tempo está passando, né, são não é nada, não é nada, é quase 1 ano parada, que eu poderia estar evoluindo, minimizando dar o impacto já da doença e eu estou deixando rolar.
Exatamente. É melhor começar agora do que, né, ter que, eh, passar, esperar por isso, piorar para frente, começa agora.
É, para frente o negócio, sabe, não é para agora, ele é para frente, ele evolutivo, né.